อุ๊ย ผมมองว่า เป็นแบบว่าคำแนะนำที่ดี ดีมากเลยนะครับ ก็คือไม้ ไม้ระแนงเนี่ยก็แบบว่าผมก็เคยดู ดูอยู่นะครับ ก็คือผม ผมดู 2 มาทีเรียล เลยนะครับ ดู 2 อย่างเลย ก็คือไม้ระแนงแล้วก็เป็นโฟมอะคูสติกส์นะครับ ที่เอาไว้ซับเสียงสำหรับ อ่า ห้องดนตรีโดยเฉพาะเลยนะครับ แต่ว่า อ่า ถ้าเป็นไม้ระแนงเนี่ยมันน่าสนใจมาก ๆ เพราะว่ามันสวยนะครับ คือ คือแบบถ้าเป็นแผ่นอะคูสติกส์ที่ติดตามห้องดนตรีเนี่ย มัน มัน มันจะดูแบบเกะกะตาหน่อย มันไม่เข้ากับห้องของผมเท่าไร แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ใช่ ใช่ ๆ ๆ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ มันดูอึดอัด มัน อืม มันดูอึดอัดไปนะคะ จะ
ใช่ เพราะ เพราะฉะนั้นแล้ว โอ้โฮ ไม้ระแนงเนี่ยก็คือผมแบบว่าชอบตรงนี้มากเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะลองนะครับ หาช่างมาติดตั้งให้ ให้นะครับแล้วก็คือเดี๋ยว เดี๋ยว อ่า เดี๋ยวจะลองดูนะครับ แต่ แต่ อืม ๆ ๆ
ค่ะ แล้วก็ ค่ะ ได้นะคะ อา แล้วก็ขออนุญาตแนะนำอีก 1 เรื่องนะคะ ที่สามารถช่วยลดได้เลยทันที ก็คือการที่เราอะค่ะ ใช้ Small Talk หรือว่า เอ่อ พวกที่อัด เขาเรียกอะไรนะคะ อัด เอ่อ ที่ใส่หูอะค่ะ เขาเรียกว่าที่ใส่หูปิดการรบกวนน่ะค่ะ หรือว่าอาจจะพวก เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะ พวก Headset อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเรานั่งทำงานนะคะ เราก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ แล้วก็โทรศัพท์มือถือของคุณน่ะก็ให้ตั้งเป็นระบบสั่นนะ ซึ่งอย่าง อย่างตัว Headset คุณอาจจะเปิดเป็นเพลงอะค่ะ ฟังเพลงไปด้วย อะไรเงี้ย แล้วก็นั่งเทรดไปด้วย ก็น่าจะช่วยได้อีก 1 ทางอะ อันนี้เนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมอะคะ?
อ๋อ หู หู หูฟังอะครับ อือ ๆ ๆ อา หูฟังอะครับผม อือ ๆ ๆ โอเคเลยครับ